Bayramlar denince ilk aklına, iii, ne geliyor? Yani hangi anı veya his hemen canlanıyor aklında?
Ya, dürüst olmak gerekirse ilk aklıma gelen para oluyor çünkü bayramda, ımm, dayımlar çok fazla harçlık verirdi. 4 dayım var. O yüzden de, eee, benim için çok kârlı olurdu bayramlar. Yani genelde bir, ımm, seyahat de, hani, düşündürüyor çünkü Eskişehir'e giderdik, emm, bayram kutlaması için, ailemin bir kısmı orada olduğu için. Hani, bir curcuna, bir heyecan, eğlence, yani güzel geçiyordu genel olarak.
Hımm. Hı hı. O! Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ne kadar para topluyordun genelde? <chuckles> Bayram başına.
Ya, o zamanki duruma göre değişiyor, tabii, ama, ıh, o zamanlar şey de vardı, belki, hani, şu anda fazla yok ama komşu komşu geziyordum. 4 dayımın evinde ikişer gün, üçer gün kalırdık. Hepsinin apartmanında o komşuları gezerdim <chuckles> para istemek için. <sniffs> Ya, ııı, işte, oraya gittiğimizde orada kalmak zorunda kalıyorduk çünkü biz başka bir şehirden geliyorduk, ister istemez. Aynen, orada kalınca oradaki kuzenlerimle hepsini tek tek gezmiş oluyorduk. Hani
Tabii. Tabii, doğru. Yakın mı yaşıyordunuz? Yani yakın mıydınız? A! Başka şehir, anladım. Hı hı. Hı hı. Öyle bayram tatili. Hıı.
Evet, hem şeker alıyorduk hem para alıyorduk. Güzel oluyordu. Yani kah Evet, kahvaltılar, işte, yemekler hep beraber güzel oluyordu oraya gittiğimizde.
Ne güzel. Kurban Bayram'ında da Ramazan Bayram'ında da aynı mıydı? Yani hep siz mi gidiyordunuz?

Ya, Kurban Bayramı için, mesela, ımm, akrabalarımızın yanına gittiğimizde köye giderdik başta. Imm, hep beraber bir kurbana, ııı, hissesine girilmiş olurdu ve zaten öğleden sonraya kadar o kurbanın kesimiyle geçerdi. Dayılarımdan biri kesiyordu. Eee, o sürede çocuk olarak ve genç olarak, yani, ımm, çok, ımm, hoşlandığım hisler yaşamıyordum. Çünkü, böyle, avlu kan oluyordu, ne bileyim, hayvan çok tatlı, böyle, hayvanın gözleri falan, böyle, kocaman, bilirsin, hani, ineklerin, öküzlerin, böyle, gözleri gerçekten çok güzel oluyor. Ya, ve korkuyor. İşte, bazen be başaramıyorlar, böyle, doğru düzgün yapmayı, can çekişiyor vs. Yani, biraz başı korkutucu geçiyordu, açıkçası Kurban Bayramlarının. Sonrasındaysa, işte, et yeme kısmı işte, faslına geçiyorduk. Sevmeyenler tavuk yiyordu. Ben tavuk yiyenlerden olmuştum bir süre sonra. Sanki tavuk canlı değilmiş gibi gelmişti. E iii, kötünün iyisi.
Hı hı. Evet. Tabii, doğru. Doğru. Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet, evet evet. Evet. Hı hı. A! <chuckles> Anladım. <chuckles> Evin erkekleri, evin erkekleri sabah namazına falan gidiyorlar mıydı? Var mıydı öyle şeyler? Hani, mesela, sabah namazına gidilip, ııı
A, evet, doğru söylüyorsun. İşte, ben onlara, ııı, cinsiyetimden dolayı pek dâhil olmadığım için neyse ki, ııı, bu konuda bence bir yön nebze şanslı hissediyorum çünkü babam hiç kaçırmaz. Imm, ve eminim ben de kaçırmıyor olurdum. <chuckles> Yani, onun yanında erkek olsaydım. Evet, babam gider ama biz 2, yani, biraz daha, ımm, bir oğlunun olmamasından dolayı, o o ritüelleri kendi başına, ııı, gerçekleştirdiği için benim çok, böyle, detaylarına ilişkin, ııı, bilgim ve fikrim çok fazla bulunmuyor.
Tabii, doğru. Hı hı. Çok güzel, evet, evet. Kendi başına. Iıı, evet. Aaa, anladım. Peki, gerçi az önce bahsettin ama sence böyle zamanla bu bayramların, hani, bu özel, ııı, anlamı falan değişti mi sence? Öyle bir şey düşünüyor musun? Yani, mesela, çocukken ve gençken, hani, nasıl bir fark gördün aralarında?

Ya, benim aslında, eee, kendim için yok ama benim kendi çocuğum olsa isterim. <giggles> Yani benim o konuda biraz böyle bencilim galiba. Kendime gelince daha özgür şeyler tercih ediyorum ama kendim anne olsam herhâlde daha farklı olurdu. Yani, hın isterdim o bayramda yanıma gelecek <chuckles> diye düşünürdüm. Eee, kurallar koyardım belki de ama benim kendi annem babam çok tercih etmiyor. Daha ımm, daha özgür takılmayı seviyorlar sanırım.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Daha rahat yani biraz gibi, değil mi?
Aynen, gelirseniz iyi, gelmezseniz, eee, o o da iyi, tamam gibi ama ben biraz daha, ımm, kendim, a kendi adıma bazı kuralların net olmasını isterdim. Çünkü bir esneklik, eee, verilince o esneklik zaten kullanılıyor. Yani o zaman bugün ertele, yarın ertele, hani, <exhales> eee, o zaman ne zaman geleceksin, yani? Geleceksin. <chuckles> 2 bayram var. Ay, şey gibi, hani, reklamlar olurdu ya böyle, eee yaşlılar bekler camda, işte, üzülür, ııı, gelmez bir türlü. <chuckles> Hani, ajitasyon, bütün üzüntü, çikolataları hazırlar, <giggles> paraları hazırlar... Ya, hani, o yaşlar da herhâlde birazcık çocukken büyürken biraz bilinçaltıma yerleşmiş de olabilir o reklamların bayramı kullanış şekli. Sanki böyle büyüdükçe biraz daha, ımm, yani bayramları takan ve, eee, önemseyen biri olacağımı düşünüyorum nedense.
Hı hı. Doğru, doğru. Evet. Tabii. Tabii, doğru. Doğru. Evet, evet, evet. <chuckles> Full manipülasyon. Aynen, evet. Evet. Evet. Tabii ki. Evet, olabilir. Düşünüyorsun. Ha, anladım, anladım. Yani her ne kadar böyle dijitalleşme vs. de olsa yine de böyle eee, hani, özgürlükçü bir yapın da olsa yine de, böyle, bu bayram şeylerini devam ettirmek istiyorsun yani, değil mi? Doğru anladım.
Ya, evet, istiyorum. Özellikle, emm, bu, ımm, yani, bizim, emm, bayram anlayışımızın dışındaki kutlamaları da gördükçe açıkçası dünya çapında, hani, bunları biraz daha önemseyip biraz daha, ııı, çeşitlendirmek, hani, ımm, yeniye uyarlamak gerektiğini de düşünüyorum kut ya, eğlenceli faktörlerini. Çünkü, ııı, s ben eskiden biraz daha dinî bayramlar gibi görüyordum bunları, hani, ımm, zorunluluk gibi ama aslında, ııı, bis bis birçok kutlamanın dinî bir yanı da var, geleneksel bir yanı da var ama onu dışa vurum şekilleri ve onu yaşama şekilleri biraz daha, hani, nasıl desem, hani, güzelleştirilmiş diyeyim çocuklar için, gençler için. Ama, hani, bizimkinde, ımm, biraz daha sanki, eee, bizimki derken, hani, biraz daha, ımm, ımm, Orta Doğu'da diyelim, hani, bayramların daha dinî yanları kutlanıyor yani öne çıkarılıyor gibi söyleyeyim. Ama kutlamalar, hani, aslında bu, ımm, nasıl diyeyim, Avrupa'da da, Amerika'da da aslında yine dinle bağlantılı ama bu ön planda değil.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Güzelleştirilmiş, evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Muhakkak. Değil, doğru söylüyorsun. Yani, bunun sence ön planda olmamasının bir sebebi var mı? Yani bu filmle ilgili bir fikrin var mı? Neden değil peki? Yani, mesela neden bizimkinden farklı mes

Ya gittiysek 9 günün 9 gününü de orada geçiriyorduk. Hatta, yani, ımm, son günün son dakikasına kadar da diyebilirim yani. Bu biraz daha, böyle, şey
Hı hı. Evet, evet, evet. Özlediğinizden dolayı sanırım biraz da değil mi?
Ya, aslında özlemekten ziyade bir, emm, ödeşme gibi. Annem, emm, memleketine gitmeyi bayağı bir erteliyordu tabii yıl boyunca, çalışmalar yüzünden vs. Eee, gittiğimizde, "Bari tam kalalım, herkesi ziyaret edelim." gibi bir durum oluyordu. E, böyle olunca da, hani, ister istemez biraz daha, böyle, uzatalım diyorduk. Yani daha fazla akraba görelim, daha fazla anı olsun.
Evet. Evet. Evet, evet. Diyordunuz. <chuckles> Tabii. Tabii. O, eee, ailenin yaşadığı diğer şehirde senin, eee, oradaki arkadaşların falan var mıydı tanıdıkların yoksa sadece ailenden kişileri mi tanıyorsun orada?
Ya, ben aslında gittiğimde her zaman anneannemle zaman geçirirdim daha çok. Orada, böyle, küçük bir odam vardı. Ya, ilk günü falan böyle şey yapardım, hani katılırdım kutlamalara ama, hani, 2. günde hadi neyse misafirler vs. 3. günden sonra, ımm, ya odada kitap okurdum ya da böyle, eee, o zamanlar ya internet falan da çok yoktu yani. Hatta hiç yoktu. Telefonlar vardıysa yılan falan oynardım, annemin telefonunda. Yani, öyle aktivitelerle, atari materi, işte, böyle, bazen götürürsek. Bir de şey vardı, eee, anne uzaktan bir akrabamızın benim yaşımda bir kızı vardı. Anneannem ona para verirdi, beni gezdirsin diye. Çok, eee, şey, karşılıklı, ya çok karşılıklı bir arkadaşlık ve sürmedi gerçekten. Biz 10 yıl boyunca onun para karşılığı beni gezdirmesiyle bir iletişim kuruyorduk ve, hani, o kadar komik geçiyordu ki, hani, benim istediğim şeyleri o da, hani, bedava yiyor gibi oluyordu ve öyle öyle. Ya, bir bayramın bir anlamı da onunla buluşmak benim için diyebilirim yani.
Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Evet. Evet, evet. <chuckles> Evet. A, ne güzel. Evet. A! <chuckles> Gezdiriyor muydu peki? <chuckles> Evet. Evet, evet. <chuckles> Anladım. Yani az önce, eee, bu, ııı, odama geçip, hani, telefonda, eee, yılan oynadığını falan söyledin. Sence bu dijitalleşmenin, yani günümüzdeki, eee, bayramların biraz bu sebepten dolayı etkisi kaybolmuş olabilir mi acaba?